อือฮึ อืม ใช่ เลย
อืม บางคนพูดแล้วเรารู้สึกว่า เออ มันมีกำลังใจขึ้นมาในการเลี้ยงดูลูก เพราะว่าตามที่บอก ก็คือสถานการณ์ต่าง ๆ มันก็มีผลกับอารมณ์จริง ๆ บางทีมันควบคุมไม่ได้จริง ๆ ค่ะ มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า เอ่อ เราพูดรุนแรงเกินไปหรือเปล่า? เราทำอะไรที่แบบรุนแรงต่อความรู้สึกของลูกไหม? อือฮี ได้ฟังแบบนี้แล้ว คงจะแบบ หันกลับไปดูลูกจริง ข้าง อ่า จริงจังขึ้นแล้วค่ะว่าแบบ เขามี เอ่อ ลีเล็กช่า เรียกว่าตอบสนองกับ สิ่งที่เราจะปรับยังไงบ้าง?
ครับ ก็

จริง ๆ เกิดขึ้นบ่อยมากค่ะ อย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่เกิดขึ้น ก็จะเป็นช่วงที่ก่อนจะเอานอน เขาก็จะมีอารมณ์แบบจะเล่นน่ะ เด็กไม่ยอมจะนอน แล้วเป็นคนที่นอนยากมาก ๆ แล้วก็นอนดึกมาก ๆ คืออย่างที่แบบเรารู้เนาะว่า เด็กเล็ก ๆ อะ 2 ขวบ ก็ต้องนอนเร็วก่อน 20:00 แต่ที่บ้านน่ะค่ะเกือบ 22:00 แล้วน้องไม่ยอมนอน แล้วเขาก็จะเล่น แล้วเราก็แบบจะเอาเขานอน ก็เลยมีอารมณ์แบบ "ทำไมลูกนอนยากจังเลย" รู้สึกเหวี่ยงอะค่ะ รู้สึกแบบ "จะเล่นอะไรกันนักกันหนา" คือเราก็ปิดไฟ พอปิดไฟปุ๊บ เขาก็รู้ว่าต้องเปิดไฟไง เขาก็เดินไปเปิดไฟ อย่างเงี้ย เราก็แบบปรี๊ดแตกอะ ก็รู้สึกว่าแบบ "คือทำยังไงอะ ลูกถึงจะแบบเข้านอนได้สักที?" พอจะมีคำแนะนำไหมคะ คืออารมณ์แบบเนี้ยมัน มันจะขึ้น เกิดขึ้นบ่อยจริง ๆ สำหรับคนเป็นแม่อะ
อือฮึ อือ เข้าใจเลยนะครับ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับ คือ อยากจะบอกคุณแม่ก่อนว่า "ใจเย็น ๆ เลย" เพราะว่าเด็กเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือให้ แบบบางทีก็ไม่มีเหตุผลหรอกครับ คือคนเป็นแม่ก็ไม่ต้องไปหาเหตุผล เพราะว่าเด็กเขายังไม่รู้ภาษาอะครับเนาะ คืออันเนี้ยจริงเลยเนาะ คำ คำ คำไทย "เขาไม่รู้ภาษาจริง ๆ" เราก็อาจจะต้องค่อย ๆ สอน แล้วด้วยวัย ต่อให้เราดุไปแค่ไหน ณ ตอนเนี้ย เขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับ กลายเป็นว่ามันจะยิ่งทำให้อารมณ์คุณยิ่งขึ้น หรือว่า อ่า เด็ก เด็กเขายิ่งแบบว่า อาจจะแบบว่า ด้วยแบบได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจไปด้วย อะไรอย่างเงี้ย แล้ว ณ ตอนนั้นเนี่ยที่ ที่คุณเป็นเนี่ย ที่เจอมาอะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย อยากจะถามความรู้สึกของคุณเนี่ย คือคุณรู้สึกยังไงแล้วตอบสนองลูกเป็นแบบไหนบ้างอะครับ พอจะเล่าคร่าว ๆ ได้ไหมครับ?
อืม ค่ะ ยากมาก อืม อืม ใช่ อืม อืม อือฮึ